Y pues entonces a mí me gustaría saber, ¿cómo te motivas para hacer ejercicio, así cuando no hay ganas?
Uy, esa es una buena pregunta porque la verdad que hay días en los que pues que uno no tiene ga nada de ganas de hacer ejercicio, ¿no? Y a mí sí me ha pasado seguido, sobre todo cuando estoy cansada o simplemente pues tengo mucha flojera. Pero lo que sí siento que me ayuda mucho es que pues no sé, a veces es el no pensarlo demasiado, ¿no?, si empiezas a pensar de que, ay, hace frío, o, ay, mejor mañana o de que, ay, ya no alcanzo a ir. Pues no sé si pues como que trato pues de hacerlo todo más rápido, sin ponerme a pensar tanto las cosas de que digo, tengo que ir al a hacer ejercicio hoy y me levanto como la cama, me pongo la ropa y ya salir antes de que pierda la motivación de pues de que ya no quiera ir ese día al gimnasio, ¿no? Pero, pues sí.
<chuckles> <laughs> Entonces la clave para ti sería así como antes de estar buscando excusas, mejor me levanto y lo hago.
Sí, sí, sí, porque me ha pasado de que de que si ya me quedo un ratito y digo: "Ay, me no sé, unos 15 minutos más" y así de que: "Ay, otro ratito" o me pongo en el teléfono, me pongo a ver videos y ahí a uno se le pasa ahí 1 hora, 2 horas ni lo que tarda uno en el gimnasio, pero pues en el teléfono fácil se te va el tiempo.
<chuckles> <chuckles> Viendo, eh eh, memes de gente haciendo ejercicio, ¿no? <chuckles>
Sí, <chuckles> ahora sí, así es, sí.
Y y ¿qué me qué dirías, eh, dirías que sí es muy importante el ejercicio? Por qué lo consideras: "No, lo tengo que hacer, aunque no tenga la motivación".
Eh, yo más que nada, eh, diría que también por la salud primero, pero yo creo que es por cómo me veo de que si me miro al espejo y me miro de que: "Ay, me está funcionando, estoy viendo cambios". Creo que es eso lo que me motiva, ¿no? De que yo verme al espejo y ver los cambios, y eso es lo por lo que sigo yendo, eh, mi esposo sí es de que por la salud de que no tengo que dejar de ir porque, eh, si no hago ejercicio ahora pues me va a afectar la salud, ya que esté más viejita, que no sé qué, que él va a batallar conmigo de que, si no hago ejercicio con él, que luego ahí va a estar el batallándome en una silla de ruedas <chuckles> y yo digo: "Ay, es muy drástico". Entonces sí. <chuckles>
<laughs> <laughs> Sí, aunque es muy cierto, ¿verdad? Eh, el el hacer ejercicio, pues no deja de ser algo muy saludable y muy importante. No por nada es es recomendable. Entonces primeramente lo escogiste porque pues digamos en cierto modo, porque como mencionas, pues te gusta verte bien en el espejo, pero, ¿sí dirías, ahora que tu esposo te dice, sí dirías también, eh, por irías por la parte de la salud?
Eh, sí, también por la salud, eh, también ahora, eh, desde que empezamos allí somos de que cuidamos también nuestra forma en al en alimentación de que siempre estamos checando de no comer tanta harina, que no comer tanto arroz, eh, de que ya no echarle tanta comida de echarle sal o que el azúcar, que ahora es Splenda esplenda. Entonces, eh, así como que vamos haciendo pequeños cambios, pues en nuestro día a día, pues para tener una mejor salud y él también, porque como él tiene también otras como colitis y cosas así, gastritis. Entonces él sí se tiene que cuidar más de que, eh, si he dejado yo de comer también ciertas comidas porque él ya no las puede comer mucho, como el tomate que le hace daño. No puede ser como que, comer tomate ni salsas de eso. Entonces sí, si ha cambiado, si ha cambiado la forma en de que pues de nuestra forma de comer y de que también a veces que yo no tengo ganas de ir y él es el que me motiva de que diciéndome de que: "No, que tienes que ir. Ándale, levántate" y ya uno de: "Ay, bueno, pues ya me levanto" y pues me tira ahí la la hora de ejercicio diaria.
Ujú. Ujú. Ah, está muy bien. Entonces el ejercicio lo hacen en las mañanas.
Eh, normalmente lo hacemos como, después de que llegamos del trabajo como a las 5 de la tarde, que es cuando vamos y ya él llega y nos cambiamos y tenemos aquí cerquita el gimnasio. Entonces no, no es como que una razón por la que me, eh, pueda dar flojera, ¿no? Y pues también me motiva mucho de que nos premiamos nosotros mismos de que, eh, si, por ejemplo, vamos al gimnasio de lunes a viernes, eh, ya el viernes decimos de que: "Si vamos de lunes a viernes, eh, vamos a encargar, mm, una hamburguesa, eh, este día". Y ya, o sea, en una motivación de que si, si hacemos lo que tenemos que hacer, pues ya compramos comida rápida o algo, es como un premio.
Es gimnasio. Ah, okey. Ujú. Ah, oh, sí, sí, eso está muy bien, porque de cualquier manera dicen: "Bueno, el fin de semana tengo la recompensa del esfuerzo que hice en la semana". Y pues ya no les hace daño, puesto que ya lo corrieron, digamos, en vez de decir: "E estoy comiendo esto y lo voy a correr en la semana". Ustedes ya lo hicieron y eso es algo muy bueno, me parece que ese es, un muy buen tip. ¿Y qué dirías? Aparte de de pues verse bien, que no, no tiene nada de malo. Por otra parte, la salud física, ¿qué dirías, también ayuda emocionalmente? Así, con el manejo del estrés o desánimo, autoestima, ¿dirías que eso también ayuda?
Ajá. Ajá. Yo digo que sí, porque te ayuda mucho, eh, te da a ti te aunque sea hace hacer ejercicio, te da energía porque el cuerpo se va acostumbrando a los que tipos de ejercicios que haces y va agarrando fuerza de que te cansas menos menos al caminar o tiene una musculatura, eh, siempre te va ayudando también, ah, de que a veces, te sientes como que te duele la espalda, eh, hay ejercicios para como que mejorar, eh, pues, los dolores y todo eso. Y otra cosa que me motiva mucho es de que cuando voy al gimnasio, por ejemplo, es de que tengo ya una lista de canciones que, pues, me levanta también el ánimo, ¿no? De que a veces, ahí, escuchando música, te hace querer moverte, aunque uno no quiera ya. Sí, depende del ritmo, ¿no? De cuando no tienes energía, ya me pongo una canción y ya empiezas como con algo suave, así para tipo estiramientos o para caminar y ya luego, poco a poco, pues, le vas ya como que le vas poniendo música más movida, ¿no? Para los ejercicios ya, pues, más fuertes.
Mm. Sí, muy cierto. Ah, eso está muy bien. Entonces, ¿qué recomendarías? ¿Con qué está bueno empezar?, para que una persona se vaya adaptando y entonces, con el tiempo, ya se haga una rutina, pues, ya más fuerte, digamos, de ejercicios, ¿con qué puede empezar?
Eh, yo creo que deberían de empezar, eh, primeramente con los estiramientos de que antes de empezar a hacer un ejercicio es de que tienes que hacerlos. Pero cuando yo dejo de hacer ejercicio así de que o me voy de vacaciones. Sabes que voy a México y me quedo allá un mes y ya regreso. Eh, pues como que uno ya pierde las ganas o motivación de ir al gimnasio otra vez de que <chuckles> Sí que viene de la comida de Navidad, de Año Nuevo, de los Reyes Magos, <chuckles> ya uno viene como queriendo el la motivación de que quieres bajar. Ándale ándale, ya el pantalón estirado y pues ya quiere venir a pues a bajar eso que subió, pero te falta motivación, ¿no?, de que de que volver a empezar otra vez la rutina. Entonces lo que hago es de que empiezo con cardio para volver a agarrar otra vez como que fuerza en las piernas de que no me vaya eh, estirar algo mal. Entonces ya hago eso de estiramientos, eh, correr y una cosa también de las que hago también al comienzo es de que tengo una perrita. Y solo de que la saco a pasear. Por ejemplo, le siempre la perrita siempre va a tener ganas de pasear nada más saco la correa y en cuanto la saco, ella ya sabe de que de que ya la voy a sacar a pasear y ella solita se mete en la correa. Empieza a llorar de ya sácame, sácame y ya me voy con ella, camino y ya luego que llego a una parte donde está más libre. Sí, me pongo a correr con ella a dar vueltas de de ida y vuelta. Y eso también te puedo ayudar si tienes una mascota. Eh, pues el el caminar también es muy saludable. Si no tienes tanto tiempo, eh, por el trabajo o no quieres gastar, también porque ahora creo que sí está más caro todo eso del gimnasio o tener tu propio entrenador, por ejemplo. Eh, pues puedes hacer también en tu casa. Eh, una sacar a tu perrita si tienes o una mascota o tú sí solito, si nada más te pones audífono, te sales a caminar o también en YouTube desde que puedes hacer ejercicios desde tu casa sin pagar nada no más una, pones algo en el piso así cómodo y ya viendo videos, tú puedes hacer lo que tú quieras de baile también. Si no, no quieres hacer ejercicio, hay muchas formas.
<chuckles> <chuckles> Se pierde la rutina, sí. <laughs> Como Santa Claus. <chuckles> <chuckles> Ah, muy bien. Ujú. Sí. Ah, pues, eso suena muy, muy práctico. Ahora sí que, valerse de los diferentes recursos que existen tanto, pues, en los canales, ¿no?, en en YouTube o en cosas así, eh, también esto de tener una mascotita y, pues, aprovechar que hay que sacar a caminarla. También hacerlo u eh, uno, ¿verdad?, eso es algo muy bueno. Son muy buenos tips. Y, por ejemplo, ¿tú dirías que si te haces a la rutina unos, digamos, 2 semanas, dirías que ya con eso sí ya se queda o cuánto tiempo tiene que pasar para que una persona diga: "No, tengo que ir a hacer ejercicio", que ya lo empiece a ver como una rutina?
A lo que yo he visto es de que, después de los 20 días, desde que ya el cuerpo se acostumbra a que ya es una rutina y lo hace muchas veces, eh, sin pen sin pensar tanto de de que tiene que has o como que ya es una rutina, sino que, ese nada más lo haces. Y sí, sí me ha pasado que ya después de los 15 días, eh, ya no siento tanto lo molido, por ejemplo, de que, a los primeros días, de que empiezo a hacer ejercicio, de con pesas, levantamientos y cosas del abdomen, eh, siento que me estoy cayendo, a veces miro estrellitas de que me mareo. Entonces, sí vas agarrando condición Ajá. Sí, ya de que no las vas sintiendo tanto. Los primeros días de que vas al gimnasio, eh, sientes las piernas molidas o si haces de brazo de que no puedes moverlo, como cuando te vacunan el brazo y que se te duerme, así sientes el bracito todo caído. Pero pues, ya luego, con los días, vas agarrando la condición y y sí sientes Tú vas a sentir la diferencia de que ya no te hace el hacer ejercicio, eh, hasta te da como que energías y con la hora de dormir, uno duerme también más más a gusto porque le da sueño temprano. Yo era de, cuando no hacía ejercicio, eh, llegaba, me acostaba a ya como a las 11:00, y luego ahí duraba que una, dos horas en el teléfono, tres, de que no podía dormirme porque, no sé, no me daba sueño. Y ya con el ejercicio como que matas toda esa energía también, ne extra. Y sí duermes más te duermes más rápido.
Mm. Ah, esas son las señales. <laughs> Ajá. Mm. Como más profundo, puesto que el p cuerpo está más trabajado, pues, duerme más profundo y y te sientes, en la mañana, que recuperaste energías, ¿así es como te sientes?
Ajá. Ajá, sí me siento sí, me siento mejor también. Y no, pues es es lo que también de que el ejercicio también me ayuda a pensar en cómo me voy a sentir después, de que siempre termino, pues, hacer ejercicio, eh, aunque haya empezado sin ganas, me siento mejor, más despejada, con más energía y pues, no, o sea, es como que una poco de todo. Y cuando te hay unas cosa que sí hago también es de que hago respiraciones como pongo vídeos en YouTube de que cuenta hasta 10, que me enseñan a respirar mejor, y eso también te puede ayudar, ¿no?, as así como que el pensar, estar ahí en medita en meditación también te ayuda mucho.
Ujú, que interesante. Sí, ahora sí que el cuerpo necesita su atención. Y entonces, el ejercicio, los estiramientos, así como lo dices, también un momento de de releja de relajación, de pensar en las cosas importantes. Quizás, en vez de estar viendo el teléfono, pues, meditar en cosas muy importantes que que te ayudan, puede puede ayudar bastante a la salud mental también, ¿no? Porque era lo que decíamos que además de lo físico, también es muy importante cuidar lo lo mental. Entonces, por ejemplo, ¿tú recomendarías más crees que motiva más a una persona ir al gimnasio que hacerlo en casa? O sea, dirías: "Como en casa busca uno excusas, es mejor ir al gimnasio". ¿Qué qué recomiendas? ¿Qué sí?
Ujú. Em, en mi caso, yo creo que sí, soy de las personas que ocupa el empujoncito de que si le si digo de: "Ay, en casa hago ejercicio", siento que no, <chuckles> o buen van a haber días de que no voy a querer hacer porque estoy aquí la flojera, no sé, se siente en la casa. Entonces, si yo soy de las personas que tiene que salir.
Que no hay ese sentido de, ah, como que no hay esa autodisciplina, ¿no?
Ajá, sí, sí, sí, ya muchas veces de que, si estás pagando un servicio ya vas de perdida con la motivación, o de que: "Hey, pues ya pagué", ¿no? Tengo que sacarle provecho al mes que ya pagué, o hay gente que paga hasta no sé, 3 meses en así en avanzado para n pues no sé, obligarse de: "Ay, de perdida, ya tengo que ir estos 3 meses, ¿no?, porque ya lo pagué, ni modo que se desperdicie", y es una motivación. O ya de plano, si eres de que ocupas mucho, ¿sí? ¿Mucho ayuda? Eh, hay entrenadores. Creo que les paga semanalmente, mensualmente, eh, en México sí, es más barato. La verdad que aquí donde vivo, no he investigado que tanto sea, pero igual pues, tengo aquí a mi esposo, que es el que me dice las rutinas y <chuckles> y me está ahí como que motivando.
<laughs> Exacto. Ajá. <laughs> Es el que me levanta todos los días. Es mi entrenador que está va vamos, sí, se puede, sí se puede. <laughs> Yo creo que.
<chuckles> Sí. Ándale, sí, o sea, es mi entrenador personal.
Entonces, ya va a decir él, eh: "Voy a necesitar ya que me vayas haciendo mi cheque del mes porque, pues, ya te motivé a ir". <laughs>
Ay, no. Falta que sí que sí me vaya diciendo eso porque pues sí, él siempre me ha estado apoyando en eso de de la salud. Siento que a lo mejor no sé si estuviera ahorita sola, eh, siento que pues, no sé, ya estuviera como s eh, sobrepeso, porque yo sí era una persona, eh, pues gordita antes, cuando era más joven, pero sí fui bajando de peso ya después de que uno de que empieza a querer agarrar novio <chuckles> y todo, y verse bien como que uno así.
Ujú. Mm. <laughs> No pues, eso también es muy buena motivación. Hay que estar muy guapa. Entonces, está muy bien eso. Pues, me ha gustado mucho la plática, los tips que has compartido y cómo lo has logrado. Eso es algo muy bueno y pues, eh, te animo a que lo sigas haciendo porque seguro te va a dar muy buena, muy buena salud.
Ay, claro. Gracias a ti, la pasé superbién.